Um, alam mo ang ginagawa ko talaga araw-araw eh, yung maglinis dito sa bahay, asikasuhin yung anak ko, yun ang daily routine ko.
Mhm.
At at kahit dun parang nalili nalilibang na rin ako eh, 'di ba? Parang tutok nalang ako sa pag-aasikaso dito.
Eh Mhm.
Alam kong hindi siya ano ha, ah, masayang an hindi naman siya tat as in nakakapagod siya. Kahit naman sino kapag pagod hindi talaga maging masaya, pero at the same time makikita mo yung pinagpaguran mo, may malinis kang kwarto, may malinis kang bahay, may malinis kang CR 'di ba? Ang sarap sa pan ang sarap sa ang sarap lang tingnan sa mata, 'di ba?
Yes. Totoo. 'Di ba? Mhm, at saka ano pag-uuwi yung asawa mo galing trabaho, alam mo yun parang makakapagpahinga siya nang maayos. So, siyempre magiging ano, magiging mas makaka-relax siya, alam mo yung mas lesser yung mga opportunity na mag-aaway kayo, kasi umuwi siya sa isang malinis, mabango, ah, alam mo yung mali maaliwalas na pamamahay hindi yung parang partner na puma-party ganyan, pinapabayaan yung anak, 'di ba? Parang, actually nasa isang magandang posisyon ka ngayon eh, 'di ba. Andyan yung anak mo kasama mo may may provider kang asawa, oh 'di ba, may maayos kang tahanan, 'di ba? So, actually apakaganda ng pagbabago na yan eh 'di ba? So, parang ano nagbago ka for the better, ayan. So totoo, so magandang i-embrace mo yung sitwasyon mo ngayon at, ah, siguro hindi naman sa kalimutan yung dati, pwede ka namang ano eh, pwede ka pa rin namang, ah, mag-enjoy pero siguro hindi na yung sa party, kasi hindi ka naman na bata 'no, ayan. So, maganda namang ano kunwari imbitahan mo nalang yung mga kaibigan mo or mag-join ka sa mga kaibigan mo 'pag kunwari ang inaaya naman eh yung mga kape-kape lang, ganyan, dinner. Para kahit papano makapag-bonding ka pa rin kayo pero ah, at saka ano mas safe kasi yun dapat ano lagi mong aalalahanin na dapat safe ka lagi, kasi may anak ka pa, ayan. So, 'di ba, so iba na kasi 'pag ano eh, 'pag may anak talagang, ah, siya na yung priority, at saka at least 'pag kunwari ba mhm
Totoo. Oo yun. Oo. M Mm. Tama, mm. Oo nga. Oo. Oo nga. Saka alam mo